Aí eu acho terrível, eu acho que assim, as pessoas chegaram em um nível que tá todo mundo tão ligado às suas próprias necessidades, né, mas assim mentais, a sua solidão, ou a falta de e as pessoas estão sempre achando que tá faltando alguma coisa na vida, né. "Ah não eu queria mudar de trabalho eu consegui mas agora eu quero fazer tal coisa", tá sempre se colocando objetivo, e tira o foco do presente, né. Então quando a gente não né?
Aham. Sim. Verdade, é o imediatismo, né.
Exatamente, então a gente nunca tá satisfeito, e isso em uma certa medida é ótimo. Mas se você vai ver por outro lado, acontece mais o contrário, porque a gente tá sempre frustrado, então as pessoas estão frustradas, não querem demonstrar fraqueza e conversar com um amigo, porque às vezes também do outro lado, eh, as pessoas são poucos os amigos que também são sa sabem fazer aquela escuta empática, né. Normalmente as pessoas tendem sempre a diminuir o seu problema ou achar a solução para ele. Como se fosse fácil, né. Tipo: "Ah, você está assim triste por causa do seu trabalho, ah menina troca de trabalho", como se, né.
Aham. Sim, claro. Sim. É, que o seu tá muito fácil. <laughs> Você já você já provou, você já tentou fazer uma sessão de terapia ou contar algum problema para o ChatGPT ou para alguma inteligência artificial?
É tudo assim: "Ah procura outra coisa". Não, não, por questão assim mental não, não, por coisas do dia a dia sim, outro dia eu olhei como é que desmontava aqui a a torneira na cozinha. <laughs>
<laughs> E você acha que essas coisas ajudam? Que para essas coisas é útil? Para uma receita, para um reparo rápido? Você costuma usar para essas coisas então?
Porque não estava Ah, eu acho que é total. Uhum. Contin eh, costumo sim bastante, e até porque eu sou negada, por exemplo, no assunto cozinha, né. E aí o que que acontece às vezes me me me vem, assim, eh, uma ideia não muito sã, de fazer alguma coisa de diferente, tipo: "Ah, quero tentar fazer um pão".
<giggles>
E eu sou o tipo de pessoa que não sei nem da onde é que eu começo, sabe, a colocar farinha no pão. O resto não aham, o resto não sei mais nada. E, por exemplo, eu aprendi a fazer um pão, nada demais, mas graças à inteligência artificial. Porque o que que acontece é, eh, aprendi uma coisa inclusive que eu não sabia, que os de eh, cada tipo de farinha, inclusive muda de cada marca, de uma marca para outra. Eles têm um peso diferente, é como se fosse o peso, entre aspas, assim, molecular da farinha. Em base a isso, o pão cresce mais ou menos independente do e isso influencia também no tipo de fermento que você vai usar, menina isso para mim era árabe. <laughs>
<giggles> De onde você parte? Ah é? Olha. Sim. Sim. E na quantidade também, né, às vezes.